Слушай, в последнее время а, такая у меня сложилась, э, не очень приятная ситуация в отношениях с моей подругой. А, она стала меня часто критиковать. Причём знаешь как? По любому поводу. И, м, что странно, она, э, раньше наоборот мной восхищалась, говорила: "Вот, а ты такая молодец! А ты такая сильная! И вот это ты можешь. И как ты делаешь? Ой, я б на твоём месте вообще не справилась с этой ситуацией, а ты вот так вот из неё изящно вышла". И вот во всём она меня поддерживала, да. Даже когда я, возможно, где-то, м, не верила, да, в свой какой-то успех, ну, в каком-либо деле, в в в маленьком, немаленьком- неважно. Она меня поддерживала, говорила: "Нет, ты что? Там, э, нужно всегда, там, э, рассчитывать на большее, просить большего и получишь как раз, да, вот то, что нужно"
Мгм. Понятно.
"тебе". А в последний где-то месяц, наверное, а, она кры теперь критикует всё. Вообще любое. Знаешь, или критикует, ну, что я там не права, или моё мнение ошибочно. Ам, и причём, знаешь, она не даёт каких-то аргументов, э, в пользу в пользу в пользу, там, с своего мнения, но моё критикует. Или, там, вот, допустим, у меня маленькая дочка, м, у нас, э, у обеих дочки, и у них год разницы. Вот. И, моя дочка, ну, такая довольно развитая. А, вот она, м, там, ей почти 3 года, она очень хорошо разговаривает на 2 языках, там, и она такая вся, у неё там какие-то выводы интересные, она делает. И я ей говорю: "Слушай, представляешь, вот она мне там такое выдала". А она мне говорит: "Хм, ну и что здесь такого? Ну, подумаешь. Ну, конечно, ей же уже, там, 2,7. Естественно, у неё уже логика есть". А, ну, у неё, например, ребёнок до сих пор не говорит ни одного слова. И я думаю, ну, <chuckles> знаешь, к чему это? Если если, ну, посмотрим, что там твой ребёнок через год будет, к какую логику проявлять. Ну, такие вот вещи. И очень это обидно и непонятно мне, конечно, как выстраивать дальше отношения с ней.
Окей. Да, конечно, я понимаю чувство твоего беспокойства о том, что, конечно, когда твоя подруга, возможно, проявляет вот такую вот критику к тебе, это немного выбивает из равновесия, да, и приносит некий дискомфорт. А, давай попробуем разобраться более детально в твоей ситуации, и я уверена, что сможем найти какой-то правильный выход. Вот подскажи, а как обычно ты реагируешь, когда твоя подруга тебя начинает критиковать?